あ、そうなんですね。もともと、それを習い始めるきっかけみたいなのっていうのは、あったんですか？
あ、そうですね。なんかもともと、あの、自分の親が、結構なんか音楽好きで、あの、音楽関係のことが、いろいろ詳しい、あの、ま、家庭にそだ だったので、なんか、あの、もう幼い頃からピアノにあの、家にピアノがあったり、あの、ま、ちょっと、何てんすかね、あの、ドラムっていうか、なんか機械的な、なんか、おコンセント差し込んで、あの、機械みたいな感じで、あの、ドラム叩くと音が鳴るみたいな、あの、そういうものも、なんか、家にあったりして
なるほど。 うんうん。 ええええええ。 はい。 はい。 うん。うんうん。 へえ。
で、そういうので、なんか、ほんとに小さい頃からそういうとか何てんすかね、楽器に触れるってことで、多分、あの、結構楽しんでたことによって、親も、あの、習い事として、やらしてくれたんじゃないかなっていうのはありました。
なるほど。

うーん。エリック・クラプトンも、結構ね、昔はロックバンドもされてましたけど、またソロになって、で、アンプラグドなギターでってゆう、どっちもいけて、非常にかっこいいアーティストですよね。うん。
はい。 はい。 そうですね、それで、あの、歌も歌われてってことで、あの、なんていうんですかね、ちょっと1つ、ま、ギターを、ま、極める目的プラス、それで、なんか歌えるようになったら、同時にじゃないですけど、結構なんてんですかね、もう、ま、多分趣味を超えるじゃないですけど、結構、あの、面白い、なんてんですかね、しゅあの、武器になるかなってのありますね。
はい。 うん。 いいですね。 うーん。 かっこいいですよね、エリック・クラプトンも、ティアーズ・イン・ヘヴンとかのイントロも、ギターで非常に弾きがいがあるみたいな、あそこはとても印象的なリフがかっこいいですよね。
あ、はいはい。 はあ。 そうですね、やっぱりなんか、一応なんか、確か、クラプトンだと、なんかギターの神様って呼ばれてたのか